Esatto, esatto. Sì, sì, proprio quello che stavamo dicendo. Esatto, esattamente. Quindi cercare di avere il più possibile quella flessibilità mentale che ti porta a, mhmm, dire: "Sì, magari oggi questa cosa non non la non mi piace, poi mi potrà magari piacere". Ecco, oppure soprattutto ecco, non dichiarare brutta una cosa mai provata per sentito dire. Quello o bella anche, ci mancherebbe altro. <chuckles>
No certo questa è un'altra di quelle cose Sì, sì, sì, no assolutame vabbé meglio diciamo il secondo caso che è il primo sicuramen ehm, però sicuramente
Certo, ovvio, ovvio, ov